À, có chứ bạn, lúc lấy thực sự tội lỗi và những cái ngày đầu mà mình muốn, ơ, đặt mục tiêu là giảm thời gian sử dụng mạng xã hội đi, thì mình cũng hay có cái tình trạng là cứ vô thức cầm lên hoặc là có cái tin nhắn gì mà "teng teng" cái là mình cũng cầm điện thoại lên để xem có ai nhắn tin. Ừ, nhưng đúng rồi, đấy. Thì cũng trong cái quá trình đấy là mình cũng nhận ra là, à, mình lại lậm vào cái điện thoại, thì lúc đó mình lại bỏ xuống rồi sau này mình cũng, a, tắt chuông, tắt a, để chế độ im lặng nữa. Đấy, để xa người ra một chút thì, à, nó cũng giúp cho cải thiện tình trạng là xem điện thoại đáng kể đấy.
Ừm, kiểu sợ bỏ lỡ thông tin đấy, đúng không nào? Phải xem ngay, check ngay, ờ. Ờ. Ừm, nhưng mà, ờ, khi mà quyết định, kiểu, bây giờ tắt thông báo như vậy, nhiều khi nà có những cái, kiểu, cũng bồn chồn ấy, xong rồi có núc nào bạn hối hận hay nà gặp một trường hợp mà bỏ lỡ một cái thông tin quan trọng không?
À, thì, ờ, thực ra là nó cũng đôi lúc là nó cũng sẽ bị chậm tin, ví dụ như sếp có thể là gọi điện nhiều cuộc không nghe này hoặc nhắn tin và yêu cầu làm gấp cái gì đó thì thì là đúng là nó cũng bị chậm, mình cũng có gọi lại là "À, là là em nó cũng đang áp dụng cái chế độ, gọi là, cai điện thoại", chẳng hạn, "thế nên là cũng không để gần." Đấy, thì mặc dù là ừ, thế nên là ừ, cũng cũng phải thông cảm, đấy. <laughs>
À, đấy mong sếp phải thông cảm cho em chứ em đang nà một người nghiện, đúng không? Ờ. <laughs> Ờ, thế thì, ờm, nhiều bạn trẻ bây giờ nà cũng có một cái thói quen rất nà xấu nha, đó nà, kiểu, trước khi đi ngủ đà cũng hay cầm điện thoại xong rồi, trời ơi, vào những cái lướt Facebook hay nà TikTok nên nà bắt đầu bị cuốn ấy, xong rồi quên cả cái giấc ngủ, đó, nhiều khi nà, ừm, bảo nà 10:00 đi ngủ nha, vừa chín giờ năm 9:30 cầm điện thoại nên lướt 30 phút thôi nhưng có lúc nào được đúng 30 phút đâu, đúng không? Ví dụ như vậy ừ. Thì, ờ <laughs>
Ừm, đúng rồi. À, đúng rồi. Ừm. À, chính xác. Bản thân mình thì cũng đúng là đã từng trải qua cái giai đoạn rất là nhiều, cứ bảo là cầm xem một chút thôi nhưng một chút của mình nhiều khi đến 1:00-2:00 đêm ấy, đấy là cũng vẫn chưa buồn ngủ ờ, kiểu là, cứ xem càng xem càng cuốn, càng xem càng tỉnh luôn ấy.
Ừ. Trời ơi! Ừm, xong nó ừm. Ừm, nó qua cái cái lúc cơn ngủ buồn ngủ đấy rồi, đúng không? Qua cái giấc mà mình muốn ngủ rồi. Thế thì
Ờ, đúng rồi, ờ, kiểu, lệch, a, đồng hồ sinh học ấy. Ừm.
Ừm, đó thì khi mà bạn nhận ra rằng điều đấy nà tác hại xong rồi bây giờ không chắc là trước khi đi ngủ thì không cầm điện thoại nữa, đúng không?

Ừm, chắc chắn rồi. Thì trước đây thì, ờ, khi mà mình cứ xem muộn ấy, thì mình, à, chỉ ngủ được có tầm 3-4 tiếng buổi đêm ấy, thì sáng dậy chắc chắn là mắt cũng lúc nào cũng thâm quầng, người uể oải lại hay ngáp ngủ. Thì, ờ, sau khi mà mình có ngủ đủ giấc, ngủ, ờ, được, ờ, 7-8 tiếng một ngày thì sáng dậy mặc dù là mình thấy là dậy sớm hơn, nhưng mà, ờ, tinh thần lại rất là sảng khoái, có thể ch đi tập thể dục buổi sáng được. Và người thì cũng thấy có cái gì đó tập trung nhẹ nhàng hơn trước, khi mà không còn cái sự, gọi là, nặng nề, gọi là, đầu óc lúc nào nó cũng quay quay như trước đấy.
Ừm. Wow! Ừm, tức nà nhiều khi như bạn vừa chia sẻ nà bạn cũng đang dạy con nữa, thì, ừm, cái việc mà bạn thấy là mình bỏ được cái điện thoại ra, hạn chế cái việc sử dụng điện thoại ấy, nó có tốt không? Có hình thành một thói quen tốt cho con không?
Chắc chắn rồi. Thì mình cũng thấy là con cái nó thường lấy bố mẹ làm gương ấy. Nếu bố mẹ cứ suốt ngày xem điện thoại thì chắc c chắn là nó cũng hay xem thôi, đấy. Thì cái bên cạnh cái việc là có thể là bỏ được điện thoại xuống, thì, ờ, mình còn dành được thời gian để ngồi kèm cho con nó học thì cũng là một cái tốt nữa. Đấy, vừa không xem điện thoại mà lại làm cho con nó có thể hiểu bài hơn, rồi có cái điều gì nó cần hỏi đấy thì cũng cũng gọi là là nó hỏi được ngay tại đấy.
Ừm. Đúng rồi. Đó. Gọi là tạo nên, xây dựng ừm, xây dựng được mối quan hệ, ờ, tình cảm cha con nó thân thắm thiết hơn chứ, đúng không? Ngày xưa nà mình cứ cầm điện thoại xong con cứ lướt TikTok, con vào hỏi cái là bắt đầu lại cáu. Đấy, kiểu thế, ờ, đang lướt, kiểu kiểu như vậy. Đó, thì bây giờ là mình chủ động rồi, nên nà hai cha con ngồi trao đổi thì câu chuyện nói chung là, ừm, khơi khi mà có thời gian dành cho nhau rồi thì nói chuyện nhiều hơn và dễ dễ dàng thấu hiểu nhau hơn. Ừm. Và cũng tạo cho con thói quen tốt nữa, đó là đấy, ừm, khi mà mình không sử dụng điện thoại thì con nó cũng hạn chế hơn rất là nhiều. Ừ.
Đúng rồi. Ừm. À. <laughs> Ờ, đúng rồi. <laughs> Đúng rồi. Ờ, chính xác. <laughs> Ừm, đúng rồi. Thì trước đây mình thấy là con nhà mình nó, ờ, cũng hay cứ hỏi mượn điện thoại của bố mẹ để xem, nhưng mà sau một thời gian thì, ờ, ờ, mình không xem nữa và mình cũng bảo là "Thôi đừng xem điện thoại nữa cho nó hại mắt", thì nó cũng nó khá là ô kê. Chứ trước đây là là là nó hay mượn điện thoại, và nếu mà mình mình bảo thế là nó sẽ bảo là "Sao bố xem suốt ngày mà lại không cho con mượn một lúc ấy." Thì sau này mình cũng không xem nữa thì mình cũng dễ khuyên bảo hơn, nó cũng nghe nghe hơn.
Ừm. <laughs> Đấy, đúng rồi. Ừm.